Prüfungsangst, mentale Gesundheit, 'n Thema, was was immer immer größer wird. Äh, hast du denn eine konkrete Situation, 'ne konkrete Prüfungssituation, wo du gemerkt hast: Okay, jetzt hast du irgendwie Angst vor der Prüfung?
Ja, das war im Staatsexamen. Da hatte ich tatsächlich richtig Angst und Respekt, weil es war der letzte Versuch, also, der die letzte Möglichkeit, mich zu beweisen und im Studium zu bleiben.
Ja. Und, äh, was hilft dir, da so ruhig zu bleiben? Also, natürlich der der der letzte Versuch, das ist ja noch mal deutlich extremer, als wenn's jetzt der 1. von ja 2 oder 3 Versuchen ist.
Ja, genau. Was mir geholfen hat, also, w es ist einfach die Vorbereitung. Wenn man sich vorbereitet hat wenn man sich richtig, richtig gut vorbereitet hat, also, an die 100 %, dann dann dämpft das etwas, die Prüfungsangst. Also f bei mir war das so, ich hatte 2 Monate vor diesem Termin extreme Paniken, Panikattacken und Angstzustände. Und ich habe aber gemerkt, dass ich nach und nach 'ne Sicherheit hatte dadurch, dass ich den Stoff noch besser beherrscht habe. Ja.
Sehr krass, sehr krass. Das verständlich, dass man da umso mehr man lernt, umso mehr man im Hefter vielleicht vorankommt und auf dem Lernzettel durch die Kapitel, ähm, durchgehen kann und das Gefühl hat, man weiß, was es ist, umso ruhiger kann man werden. Vielleicht gehen wir kurz auf's Lernen ein. Wie motivierst du dich denn dann überhaupt zum Lernen? Ist es die Motivation zu sagen: „Ich möchte keine Angst haben vor der Prüfung,“ oder ist es dann eigentlich der Gedanke, „Ich will bestehen,“ und an an die Angst denkst du in dem Moment noch gar nicht?
Genau. Jetzt konkret zu diesem Staatsexamen, da wollt ich's einfach nur überleben. Das war so 'ne Ausnahmesituation. Aber an sich, so Prüfungsangst, ähm, da motivier ich mich
<chuckles> Bestehen.
dadurch, dass ich halt denke: „Okay, ich sitze dann in der Prüfung und kann es.“ Ich habe dann keine Angst. Deswegen motiviere ich mich, so weit voranzukommen also, gut zu lernen, mich vorzubereiten, dass diese Prüfungsangst nicht überhand nimmt, sondern so 'ne gesunde Aufregung, Nervosität, so dass man halt, äh, 'n Maximum an Konzentration an den Tag legen kann, aber keine Prüfungsangst, die zu Blackout führt.
Ja. Das wäre jetzt auch meine meine nächste Frage gewesen, die ich ergeben hätte. Hast du dann auch gleichzeitig Sorge vor einem vor einem Blackout oder ist es nur die Sorge: „Okay, ich kriege die Prüfung äh, ich kann gar nichts?“
Bei einer bei Prüfungsangst meinst du jetzt?
Genau, genau. Also d zur Prüfungsangst muss ja nicht nur gehören, allgemein Angst vor der Prüfung zu haben, sondern vielleicht auch der direkte Gedanke an: „Oh Mann, ich könnte ein Blackout bekommen.“
Dass man Ähm, ich habe tatsächlich nicht so viel Erfahrung mit Blackouts, weil ich glaube, das ist einfach nur Ich glaube, es ist nur eine Hemmung von dir selber, wenn du dich in eine 'n so 'n Teufelskreis begibst. Und das ist ja mit der Angst ist das ja gegeben, dass man sich dann mit so Gedanken dann in etwas hineinbringt, wo man eigentlich gar nicht s hinmöchte. Ich hatte nicht so oft B B Blackouts, aber, ähm ja, da kann ich leider nicht so viel dazu sagen.
<chuckles> Das ist kein Problem. Es ist allemal verständlich. Hattest du dann auch 'n Druck verspürt, guten gute Noten zu schreiben oder ging's dir wirklich, wie du's vorhin schon gesagt hattest, einfach ums Bestehen? Hattest du 'n Anspruch an dich selber oder im Freundeskreis sind alle recht gut unterwegs und man möchte da mit dabei sein.
Ja. Ne, man man studiert ja, man macht ja seine Prüfung, damit man's schafft, damit man irgendwann mal anfängt zu sch ähm, zu arbeiten und auch Geld zu verdienen, weil das Leben als Student macht nun wirklich keinen Spaß. Also finanziell. <laughs>
Ja. <laughs> Gut, sehen ja auch alle immer unterschiedlich, ob Studentenzeit die beste oder die schlechteste ist. Ähm, ich hatte es ganz am Anfang schon a schon angesprochen, äh, mentale Gesundheit, Selbstfürsorge ist ja auch 'n Thema, wenn's wenn's um Ängste geht, wo viele versuchen, vorzubeugen. Ähm, machst du da auch irgendwas? Entspannst du dich vor vor Prüfungen oder versuchst du allgemein 'nen Ausgleich zu finden zwischen Uni und der Freizeit?
<chuckles> Deswegen. <chuckles> Ja, stimmt. Ja, da sprichst du tatsächlich was an. Also, ich habe immer während einer ganz heißen Prüfungsphase immer so mir so 15 Minuten gegeben, eine Runde spazieren zu gehen, weil ich habe gelesen, dass das total gut ist fürs Hirn, dass du auch ein bisschen so, äh, durch den Wald läufst und irgendwie ein bisschen so an etwas anderes denkst, vielleicht ein paar Vögel zwitschern hörst und dass das einfach ein bisschen lockerer wird. Und danach kann man sich noch mal auf einen neuen Stoff fokussieren. Also, ich bin immer gerne spazieren gegangen. Ansonsten habe ich immer zwischendurch Pausen gemacht- also, ich habe vielleicht häufig Pausen gemacht- mit einem Kaffee. Ja, das ist wirklich so. Man denkt immer, man muss unbedingt 10 Stunden durchlernen. Die Leute, die vergessen, Pausen einzubauen, damit das auch wirklich kontinuierlich effektiv ist. Ich kann jetzt 10 Stunden in die Bib gehen, 10 Stunden durchgehend sitzen, aber es ist nicht mehr effektiv. Man ist man schweift mit den Gedanken ab. Aber wenn du dir ganz bewusst Zeit nimmst und dann sagst: „Okay, ich werde jetzt 5 Minuten nichts lernen, sondern einfach nur in die Luft gucken“, dann wird man merken, dass man danach viel effektiver ist.
Das klingt sinnvoll, ja. <laughs> Das Das ist richtig. Irgendwann beginnt man auch einfach nur noch im Buch zu lesen und gar nicht mehr so richtig mitzukriegen, was man überhaupt liest. Ähm, natürlich bürgen Pausen auch das Risiko, das immer weiter aufzuschieben. Und dann setzt man sich irgendwie, äh, 'ne Uhrzeit, da sagt man: „Okay, dann mache ich wieder weiter.“ Dann hängt man noch mal 10 Minuten dran, noch mal 10 Minuten. Natürlich mit 'nem Spaziergang, da ist man irgendwann gezwungenermaßen wieder da. Ähm, aber vor allem jetzt beim beim Kaffeetrinken in der Bib kann's dann auch passieren, kommen irgendwelche Freunde vorbei. Ähm, hast du da auch das Problem, dass du immer weiter Themen aufschiebst, oder bist du da, ähm, recht strukturiert?
Genau. Mhm, genau. Ne, da bin ich tatsächlich recht strukturiert. Also, ich mache meine Pausen wirklich sehr kurz. Ich gehe ja extra in die Bibliothek, damit ich lerne und nicht Freunde quatsche mit Freunden quatsche. Deswegen, also, für mich ist das der ist schon ein Aufwand, eine Stunde in die Bib zu fahren und eine Stunde zurückzufahren. Und wenn ich da nur quatsche, dann denke ich mir: „Wofür fährst du dann in die Bib?“ Deswegen mache ich meine Pausen z recht kurz.
<chuckles> Ja. Viele machen's ja auch f überhaupt für das Gefühl, dort gewesen zu sein, ne, für das Gefühl, irgendwas gelernt zu haben, obwohl's dann auch nicht der Fall ist. Aber das ist ja gut, wenn du da so
Ach so.
ähm, strukturiert bist. Ähm, vor 'ner Prüfung, die Zeit wird immer kürzer, man merkt irgendwie, okay, ich habe hier noch 'ne Lücke, dort noch 'ne Lücke, ähm, dann spürt man ja meistens auch 'n gewissen Druck, 'ne Belastung auf einen. Sprichst du da dann mit Freunden drüber oder wie gehst du mit der Belastung um?
Äh, doch, ich spreche recht, äh also ich spreche sehr viel mit Freunden über allgemeinen Studiensituationen. Das tut auch gut, wenn man weiß, okay, die anderen fühlen dasselbe und dann redet man etwas darüber, redet ein bisschen über die Prüfung, redet über die St Stoffe und dann, äh, lernt man weiter. Also, ich merke, dass der Austausch sehr wichtig ist und, ähm, dass ich ohne Austausch im Studium nicht so weit gekommen wäre. Auf gar keinen Fall.
Das ist ja oft so. Gemeinsames Lernen, gemeinsames Weiterbilden bringt meistens doch mehr, auch wenn ich die Erfahrung gemacht habe, man lenkt sich schneller ab. Ähm
Genau. Echt?
Spielen denn dann auch irgendwie noch Druck von den Eltern 'ne Rolle oder ist das bei dir völlig völlig außen vor halten sich da die Eltern völlig raus? Man wird ja auch immer älter. Also, irgendwann, <laughs> ähm, ist ja auch wirklich gut, dass die sich mit reinhängen.
Ne, bei mir ähm, bei meinen Eltern war der Druck nicht da, die haben mir da immer sehr also die wissen, dass ich sehr zielstrebig bin. Man braucht mir nicht extra Druck machen. Ich habe ich mache mir schon selber sehr viel Druck, deswegen brauche haben die nie, noch nie, nicht in der Schule, nicht nirgendswo haben die mir jemals Druck gemacht. Das fand ich auch, äh, angenehm. Ich habe oft bei Freunden mitbekommen, wie sie Druck von zu Hause bekamen, und ich das führt zu nichts. Also entweder willst du das selber oder mit Druck weiß ich nicht, ob das irgendwo hinführt. Obwohl, es gibt auch Leute, bei denen das gut tut, ne?
Das ist 'ne gute Eigenschaft. <chuckles> Die können sich dann schneller motivieren, ja.
Hast du ja gerade auch gesagt. Ja, ich weiß es nicht. Bei mir war's nicht so. War auch gut so, dass es nicht so war. <chuckles>
<chuckles> Sehr gut. Ähm, Erfolg und und Rückschlag ist ja auch 'n Thema, der mit Prüfungsangst zusammenhängt. Also wenn natürlich du hattest es vorhin angesprochen, das war dann dein dein letzter Versuch für das Staatsexamen, aber es gilt ja auch für alles andere. Äh, man ist ja deutlich motivierter, wenn die letzte Klausur auch aus 'nem anderen Fach sehr sehr gut lief, ähm, sich da jetzt noch mal gut vorzubereiten, um auch in der in der Klausur in dem anderen Fach, ähm, auch 'ne gute Note zu schreiben und viele Punkte zu kriegen. Ähm, wie reagierst du denn, wenn, trotz, dass du dich jetzt 2 Monate vorher vorbereitet hast, äh, das nicht geklappt hat? Bist du dann sehr lange niedergeschlagen oder siehst du dann das Ziel vor Augen: „Okay, nächster Versuch, neues Glück, ich fange jetzt schon mal an zu lernen und mach's noch besser?“
Ähm, ich schätze meine Lern hm, also, mein Lernpensum und meine meinen Lernerfolg und auch meinen Prüfungserfolg recht gut ein. Also, wenn ich weiß, ich habe morgen eine Prüfung, dann weiß ich auch, ob ich gut gelernt habe dafür oder nicht. Dann weiß ich auch, was bevorsteht, ob ich bestehe oder nicht. Bei diesem Staatsexamen wusste ich, ich werde nicht bestehen, weil ich einfach zu wenig Zeit hatte zwischen Prüfungsende, also, ve Vorlesungsende und Staatsexamen Anfang, dann ist man einfach in die Prüfung reingegangen in der Hoffnung, dass man irgendwas richtig macht.
Mhm.
Deswegen wusste ich, dass ich nicht bestehe. Also, bei mir, ich schätze die Sachen gut ein. Äh, wenn ich lerne, dann klappt das auch. Und wenn ich nicht lerne, dann weiß ich, dass es auf Glück ist und deswegen bin ich nicht niedergeschlagen, wenn es nicht geklappt hat, weil ich davon ausgegangen bin.
Das heißt, du setzt vorher deine deine Erwartungen sehr realistisch und wirst dann in den meisten Fällen auch nicht ertäu e enttäuscht und kannst somit mit dem Misserfolg gut umgehen.
Genau. Richtig. Ja. Also, ich bin ehrlich zu mir. Ich ich bin einfach ehrlich zu mir. Ich weiß, dass ich nicht gelernt habe, werde die Prüfung auf Glück bestehen oder nicht. Und wenn ich nicht bestanden habe, dann mache ich's nächste Mal besser, lerne besser, lerne viel mehr und dann klappt das auch. Ja.
Das ist sehr, sehr gut. Na ja, viele haben ja auch die Methode sogar, ihre Erwartungen noch noch niedriger anzusetzen, also wenn's dann nicht mehr geht, um bestehen oder nicht bestehen, sondern um 'ne gewisse Punktzahl zu erreichen, dann setzen sie das sehr, sehr niedrig und haben dann in den meisten Fällen ein Erfolgserlebnis. Ähm, wenn du jetzt Leuten mit Prüfungsangst Tipps geben müsstest, wie sie sich am besten drauf vorbereiten, also sei es der Spaziergang, das gemeinsame Lernen etcc, ähm, was wären so deine Top 3 Tipps, dass du sagst: „Okay, wenn ihr euch so vorbereitet oder auch so mit der Prüfungsangst umgeht,“ also es ist ja natürlich zum einen die Vorbereitung, dass man sich gut fühlt, aber auch der Umgang mit der mit der Prüfungsangst. Es gibt ja auch genügend Leute, die trotzdem noch Angst haben, ähm, weil sie einfach mal 'ne schlechte Erfahrung hatten. Was wären so deine 3
Mhm. Mhm. Mhm.
Strategien, damit umzugehen?
3 Strategien gleich. Ich habe eine richtig gute Sch gute Strategie und zwar vor einer sehr wichtigen Prüfung nicht zu jammern. <chuckles> Das ist also wirklich n genau einfach machen, nicht zu viel nachdenken darüber, einfach machen. Meine Freundin hatte vor Kurzem eine letzte Prüfung in einem bestimmten Fach. Das war nicht das Staatsexamen, aber ein anderes Fach. Und ich hatte ihr gesagt immer wenn sie angefangen hat zu jammern, habe ich gesagt: „Denke nicht so viel nach, mach einfach. Weil die Zeit die du mit nachdenken und diesen Teufelskreis in deinem Kopf verbringst könntest du mit einer weiteren Strukturformel verbringen da hättest du sogar einen Schritt hättest du noch mal, keine Ahnung, 0,005 % hättest du mehr gelernt. Also das bringt nichts, einfach so viel nachzudenken darüber. Und das ist, äh, mein mein einziger wirklich wichtiger Tipp: Nicht so viel nachdenken, einfach machen. Und ich hatte meiner Freund meinen ganzen Freunden, kurz vor dem Staatsexamen hatte ich gesagt: „Gib mir nicht den Raum zu jammern. Oh, das ist scheiße, das ist so viel, das ist je hier und jenes.“ Das habe ich denen gesagt: „Gib mir den Raum nicht. Wenn ich anfange zu jammern, dann schimpft mit mir. Mach einfach, rede nicht so viel.“ Und das hat auch tatsächlich geklappt. Ich hatte weniger Depressionen, weniger Panikzustände, keine Ahnung. Es war viel angenehmer. Ich war viel ruhiger. Ein, 2 Tage vor der Prüfung dachte ich mir so: Wenn's klappt, klappt's. Wenn nicht, dann geht die Welt nicht unter. Mein Leben die die Welt dreht jetzt dreht sich ja immer noch und mein Leben geht auch weiter. So habe ich dann mehr Ruhe da reinge bekommen.
<chuckles> Eher ranklotzen. Ja. Das ist verständlich, ja. Mhm. Ja. Ja. Definitiv, definitiv. Du hattest grade angesprochen: Depression, Panikzustände. Wenn wir noch mal auf das Thema mentale Gesundheit kommen, dort noch ein, 2 abschließende Tipps. Hast du da noch was?
Ja. Äh, Tipps? Ja, wenn's ganz schlimm wird, dann Hilfe holen. <chuckles>
<chuckles> Und vorbeugend, vorbeugend also wir hatten ja über den über den, äh, Spaziergang gesprochen. Hast du noch was anderes probiert, Yoga oder so was?
Ne, aber ich habe, ähm ähm, Konzentrationsmusik immer angemacht, damit ich meine Gedanken mehr, äh, zentrieren konnte.
Das ist ja auch etwas, was immer mehr nutzen. Äh, natürlich die Frage, wie sehr sich das lohnt oder nicht. Ich denke, das ist auch sehr, sehr typabhängig. Vielen, vielen Dank für deine
Ja. Ja, das stimmt. Ich habe zu danken.
<chuckles> für deine Eindrücke.